آآ يعني أقول لك مثلًا آخر مَرّة أنا سافرت كنت في السعودية، كنت بازور قرايبي وكان الفكرة إن أنا تُهت، آآ ف فما كنتش عارف إزاي أتحرّك، وخدت تاكسي وكان آخر مبلغ معايا خدت بيه تاكسي، وللأسف رُحت مكان غلط، فأصبحت إن أنا في بلد ما أعرفش حد، وموبايلي الموبايل قرّب يفصل، فأنا في مكان ما أعرفش حد الموبايل هيفصل ما عيش فلوس، آآ حقيقي ب بس فوقّفت تاكسي تاني اتكلّمت معاه، شرحت له اللي حصل، بس كان شخص كويس كفاية إن هو عرض عليَّ إن هو يساعدني من غير مقابل، وفعلًا وصّلني للمكان اللي أنا عايزه وما خدش مني فلوس، حاولت إن أنا أوقّفه أستناه إن هو يعني أدّيله الفلوس اللي هو للرحلة يعني بس هو رفض بصراحة، و فده حاجة يعني ده آخر موقف حصل معايا فكنت في سفر يعني.
إمم. إمم. أيوه. إمم. موقف صعب فعلًا، موقف صعب فعلًا آه. إمم. جميل. جميل.